Ờ, thêm cái không khí nữa, đúng hông bạn? Kiểu như là, ở biển thì chắc là cũng hơi se se nhỉ? À.
Chính xác. Ừm, nó gió gió, mát mát thôi nha, nó rất là dễ chịu nha. Thế xong rồi mình thấy là không khí nó trong lành này, xong rồi sóng nước, sóng, á, sóng biển nó cũng trong lành, nó cũng mát mát ấy. Đấy, thì lúc ấy thì mình thích thì mình có thể là đi bộ ở dọc cái bãi biển ở gần nhà mình này hoặc là mình, ờ, không đi bộ thì mình sẽ nằm. Có những hôm nhá, mình sẽ mang một cái thảm xuống, thế xong rồi mình nằm, mình nằm ở đấy, mình đọc đọc sách. Đó, <laughs> kiểu như thế. Ừ. <laughs>
Ừm, ừm. Hiểu. Ừm. Ừm, quá đã. Ừm. Trời ơi, chill dữ vậy ta? À! Ờ, nhưng nhưng mà nếu vậy thì cho mình hỏi là cái cái từ nhà của bạn ra bãi biển đó nó có cách xa hông, kiểu như là, đi bộ khoảng bao nhiêu phút là tới ta?
Ừm, nó đối diện biển luôn thì mình đi bộ gần tí à, đi bộ qua cái đường trục đường chính rồi đến. Ừm.
Ơ. À! Ô trời ơi, gì đã dữ vậy ta, có nghĩa là view triệu triệu đô, đúng hông? Ứm ừm.
<laughs> Ừ. View triệu đô, view biển luôn. <laughs> Đấy.
Trời ơi, xuất sắc, xuất sắc. Có nghĩa là thật sự là chỉ cần là bạn mở cửa ra, cà mở cửa ban công chẳng hạn, ví dụ như vậy đi là bạn cũng đã đón được cái gió biển rồi chứ chứ đúng hông bạn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì như mà mình trời mưa ấy, mà mình không đi xuống được ấy, thì mình sẽ ngồi ở cái ban công nhà mình để mình để mình ngắm biển luôn, đó, như vậy.
Ừm, hiểu. Ừm hưm. Wow, quá đã! Ủa nhưng mà cho mình hỏi nha, tại vì, kiêu kiểu như là, nhà bạn cũng view biển nà, mà mở cửa ra cũng đón được gió biển như vậy rồi thì tại sao bạn lại đi ra bãi biển ta? Không biết có có sự gì khác biệt không? Ừm.
Ừm. Ừm, khác biệt chứ. Bởi vì nhá, ừm, cái việc mà mình, à, sẽ đi bộ ra biển thì mình sẽ đi chân đất. Và mình cảm giác như là khi mà mình đi chân đất ở bãi cát ấy, thì mình sẽ được nối đất ấy, người ta gọi là được nối đất, được tiếp đất ấy. Ừ, nó khác với cái việc là mình cứ đúng rồi, mình mình cứ ở trên tầng cao xong rồi mình nhìn xuống, thì nó khác với cái việc đấy, mà nó khác với cái việc là mình đi bộ ở trên đường bê tông nha. Đấy, đây là mình được đi chân trần ở dưới dưới dưới cát, thậm chí là mình đi chân trần của mình xuống dưới nước. Đấy, thì mình cảm thấy như là mát-xa mát-xa cái chân của mình ấy, kiểu như thế. <laughs>
Vậy hả? Ồ. Ừm, ừm, ừm, hiểu, là kết nối với thiên nhiên, đúng hông? Ồ, lạ vậy ta? Ừm, ừm. Trời ơi, quá phê! Ừm, đã vậy ta, mình chỉ được nghe, kiểu như là, sao ta? Cái, ơ, hàng ngày, mỗi mỗi ngày là một cái buổi đi nghỉ dưỡng vậy đó, chứ không phải là ở nhà nữa, đúng hông bạn? Ờ, cảm giác là như vậy. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Thực tế là tại vì là mình cũng á mới chuyển nhà được, ờ, khoảng độ gần 1 năm nay thì, ờ, mình thấy đúng là mình đã thay đổi cái thói quen buổi sáng của mình rất là nhiều đấy.
À!

Ừm. Thì đầu tiên thì buổi sáng này thì mình sẽ, kiểu, dậy một phát là mình sẽ ra mình mở cửa để bắt đầu là ánh nắng nà nó lùa vào nhà mình, để cho cái phòng của mình nó sáng bừng lên, đấy, cho nó nó được hong khô này, nó được, ờ, gọi là, diệt khuẩn gì đó đấy. Đấy, xong rồi mình dọn dẹp nhà cửa một chút thôi, xong mình đi mình, à, vệ sinh cá nhân, rồi thì bắt đầu vào công đoạn thư giãn, bắt đầu. <laughs>
Đã vậy! Ừm. Đúng rồi, mới mẻ. Wow! <laughs> Ừm, hiểu, có nghĩa là là trước khi thư giãn là cũng phải có những cái, gọi là, ừm, thói quen nhất định, đúng hông? Là mở cửa ra cho gió lùa, cho ánh nắng lùa vô tỉnh táo ngày mới. Ừm, nhưng mà, à, nếu mà nói như vậy thì không biết là thường sẽ là vào mấy giờ vậy ta? À.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, thường thì là bắt đầu 6:00 là mình đã bắt đầu tỉnh dậy rồi. Đấy. Ừm, ừm, đúng rồi, tại vì là mình muốn là có nhiều thời gian ấy trước khi mà mình ngồi vào làm việc ấy, thì mình muốn là có nhiều thời gian hơn để mình tận hưởng buổi sáng ấy, buổi sáng nó đẹp mà.
Ồ, sớm vậy? Ừm, rất là sớm nha! Ừm, ừm. Hiểu. À, đúng rồi, nhưng mà đón bình minh cũng hơi bị đỉnh nha, nhưng mà có nghĩa là từ thứ Hai tới Chủ nhật là bạn đều thức dậy vào 6:00 luôn hay sao ta?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Tại vì thực tế là mình làm việc ở nhà, thế cho nên là ngày nào nó cũng là ngày, ờ, ngày ngày đi làm hết, <laughs> nên ngày nào nó cũng giống nhau, ừ.
Ồ! <laughs> Ừm, ra là vậy! À, có nghĩa là sẽ không có một cái khái niệm gọi là ngủ nướng, đúng hông? Ừm.
Ừm, mình không ngủ nướng đâu, bởi vì á, ừm, nhà của mình ở ấy thì là nó nó ở rất rất là gần biển. Nhà mình là ở là ừ, là ngay gần biển luôn ấy, thế cho nên là không thể nào là mình bỏ lỡ được buổi sáng được, nên là mình rất là thích cái cảm giác là đi, a buổi sáng là mình đi ra đi xuống biển để mình đi bộ này, mình đi tắm nắng ở dưới biển ấy. Đó.
Hiểu. Sao, sao? Ô, đã vậy? À. Ôi! À, là cái là thư giãn mà hồi nãy bạn nói, đúng hông? Ê, hợp lý nha! Có nghĩa là cái môi trường tạo cái điều kiện cho bạn là phải bắt buộc tận hưởng cái buổi sớm, còn hông thôi thấy tiếc quá trời luôn, thành ra là sáng nào cũng có cái năng lượng để dậy, đúng không? À, đã vậy ta!
Ừm. Quá tiếc luôn ấy! Đúng rồi, ừ, ừm nên là bắt buộc phải dậy thôi. <laughs>
Ừm, ừm, ừm, có nghĩa là bạn sẽ nói chung là cũng mới mới đầu đi, là cũng mở cửa các kiểu rồi đó, cái xong rồi á hả, là, ờ, cũng vệ sinh cá nhân, cái là mình đi cái ào đó bị ra ra bãi biển luôn hả bạn, hay là sao ta? Có cái kiểu có
Ừm, đúng rồi. Mình cứ vệ sinh cá nhân thôi, xong rồi mình đâu mình uống một cái cốc nước lọc này, xong rồi là mình bắt đầu mình đi bộ ra biển. Đấy, để mình tận hưởng cái không khí buổi sáng này, xong rồi mình đón ánh nắng đầu tiên, mình rất là thích nắng nha. Đấy, mình rất là thích b nắng buổi sáng. Ừm. Có thể là mình đi ra đấy mình ừm, đúng rồi, nắng ở bãi biển mà cái nắng buổi sáng sớm ấy thì nó nhẹ nhàng lắm, yeah, nó nó nó tốt ấy, ừm.
Ồ! Hiểu. Ừm. Quá đã! Hiểu, nói chung là nắng ở bãi biển, đúng hông? Ừm. Ồ!